เราน่าจะรู้สึกว่ามันเป็นภาวะที่เขาอะชินในการที่เขาแบบว่า ตอนที่เขาไม่ได้เจอใครอะค่ะ แล้ว ท เขาทำแบบนี้จนเขาเป็นนิสัยที่ชินชาว่าแบบว่า เออ เขาก็สามารถอยู่กับมือถือได้โดยที่ไม่ได้เสียมารยาท หรือว่าไม่ได้เป็นการรบกวน คนอื่น เพราะว่าเขาก็เป็น เรื่องของเขาที่เขาทำ แล้วก็ไม่ได้เดือดร้อนใคร แบบเนี้ย เราคิดว่าเขาคิดแบบนั้นนะ เขาเลยเหมือนแบบว่าทำเหมือน ท เหมือนแบบตอนมาอยู่กับเพื่อน คือไม่ได้เจอกันนาน อย่างเงี้ย เขาก็เลยไม่ชินกับการที่เจอกับคนหมู่ใหญ่แล้ว แล้วเขาก็ชินกับการที่เขาอยู่ในโลกของเขา ใช้มือถือ ของเขา แล้วก็สนุกอยู่กับสิ่งที่เขากำลังสนใจ แบบนี้อะค่ะ เราคิดแบบนั้นนะ ซึ่งเราคิดว่ามันก็ดูเป็นภัยนะ ถ้าสมมุติว่าเด็ก ๆ รุ่นหลังเป็นแบบเนี้ยมันก็จะไม่เกิดการแบบพูดคุยกัน ไม่เกิดการมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ใช่ไง
อือ อืม อืม ครับ อืม อือ อือ ๆ ๆ ครับ อ๋อ ครับ อืม ครับ เออ ๆ ครับ มีปฏิสัมพันธ์ เออ ครับ แล้วอย่างงี้จะ คุณจะมีแนวทาง หรือวิธีการรับมือยังไงอะครับผม กับ กับเพื่อนคนนี้อะครับ?
ก็อย่างที่บอกอะนะคะ ถ้าไม่ได้จัดการกับตัวเอง หมายถึงว่า จัดการกับตัวเองของเราในที่นี้ก็คุยกับเพื่อน ๆ ว่า "เออ ถ้าไปครั้งหน้าไม่มี มีคนนี้ ไม่เอาคนนี้ หรือว่าเราจะไม่ไปวัด เราก็คือเปลี่ยนสถานที่ให้เหมาะสมกับ อ่า พฤติกรรมของเขา" แต่ถ้าเกิดเราจะแก้ที่ตัวของบุคคล อย่างเงี้ย เราอาจจะต้องคุยอย่างเปิดใจ คุยอย่างจริงใจ เพื่อให้เขารับ รู้อะค่ะ ซึ่งมันก็คาดเดาไม่ได้นะ เพราะมันเป็นลักษณะบุคคลว่าเขาจะเปิดรับ เออ ใช่ เขาจะเปิดรับความคิดเห็นของคนอื่น หรือเปล่าอะคะ?
อืม ครับ อ๋อ เออ ครับ เออ ครับ เออ อืม ๆ เป็นนิสัยไปแล้ว ใช่ไหมครับ เอ่อ โอ้โฮ ครับ โอ้ นับว่าเป็นประสบการณ์ที่ว่า มือถือเนี่ยมันมาทำลายบรรยากาศของการพบปะในกลุ่มเพื่อนนะครับ ของคุณโดยตรงเลย โอ้โฮ เป็นเรื่องราวที่ทั้งสนุก แล้วก็ประทับใจ ปนกับ เอ่อ ความเศร้าใจนิดหนึ่งนะครับ วันนี้ขอบคุณมากที่มาแชร์ประสบการณ์ครับ สวัสดีครับ